Tas lahat lahat kumbaga nagce-celebrate muna. Tas ako naman naka-yukyuk NBA final 'di ba parang
Oo, nag-uusap. Oo. <chuckles>
parang bata eh, 'no?
Hindi nga maganda. <chuckles> Ang iPad kid eh.
Oo, oo, sabi ko "Sige na nga" Sabi ko ano "Quality time na lang, quality time."
Ayan.
Ngayon nga eh, yung tinititigan ako ng masama oh, akala na naman, kung tong ginagawa ko ngayon.
Tama ka diyan. May conference ka na naman.
Sabi ko "May kausap ako" Sabi ko "Ka-trabaho ko 'to" Yun, 'di ba. Mm, pinakita ko yun sa kanya yung ano monitor ko yan oh, nag-tatrabaho.
Mm. Anong pangalan nung katrabaho mo? <chuckles>
Sabi ko si ano, yung ano ko to, best friend ko to, wag kang makulit. <chuckles>
Iyun.
Eh, ikaw ba meron ka pang ano, tawag dito anong ginagawa mo? Ginagawa niyo? Ni girlfriend para
Mm.
ano ba mas mas mapalapit ang bawat isa sa ano, kahit na teknolohiya yung ginagamit niyo.
Oo.
Ano bang sikreto natin diyan?
Sa'min ano, nanonood kami ng TikTok. <laughs>
Tiktok.
Oo, yun yung quality time namin. Oh, yung sabay kami, na manonood.
Eh, pwede yun pwede yun pwede yun pwede yun. Oo. Mm.